À, cái món này thực sự là cũng đã khá lâu mình không được ăn rồi. Bởi vì quê mình bây giờ là không kiếm được đâu ra con lợn mà tự nuôi ấy. Thỉnh thoảng á, mình nhớ cách đây 3-4 năm là cũng có cái nhà cái anh ở hàng xóm là anh ấy thả được con lợn đen hay lợn lợn Mường máng gì ấy. Anh ấy thả ở ở vườn, thì, ờ, ừm, vào cái dịp, ờ, gần Tết là anh ấy cũng có bỏ ra thịt và làm món này thôi. Chứ còn gần đây cũng chẳng ai nuôi lợn để mà kiếm được cái món này cả, vì, ờ, đi mua lợn ở ngoài chợ thì chắc chắn là không dám rồi, rất là nhiều ừm, không yên tâm.
À, vậy hả? À. Ừm. À, chính ra Không an tâm, đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng nha. Vậy là chính ra cái món này nó phải có một cái khâu lựa chọn thịt rất là kỹ càng và phải hoàn toàn tin tưởng vào cái nguồn gốc của lợn ấy, thì, ờ, mới có thể là yên tâm ăn được, đúng không? Đúng là một cái món rất là đặc biệt luôn. <laughs> Rồi, ờ, ừm, liệu bạn có giới thiệu cái món ăn n này cho bạn bè của bạn muốn thử, nếu mà có dịp, ờ, lên về quê bạn này, bạn có giới thiệu với bạn bè của bạn không? <chuckles>
Đúng rồi. <chuckles> Chính xác. <laughs> Đúng rồi. Ừm. À, chắc chắn rồi. Thì món thịt lợn sống này hợp với, ờ, cánh đàn ông thì mình sẽ giới thiệu để, ờ, cùng ngồi nhau nhậu này. Và mình cũng chắc chắn là mới đầu mọi người nghe thì chắc chắn sẽ có cái gì đó là sợ sệt thấy là không thể ăn được món này. Ừm, nhưng mà mình nghĩ là đến lúc mình mang món này lên rồi mang cút rượu ra thì chỉ, ờ, 15 phút sau là mọi người cũng sẽ là thấy là tấm tắc khen ngon. Ờ, <chuckles> đấy. Còn món canh khoai ngứa thì mình cũng có thể là giới thiệu với hội chị em chẳng hạn. Đấy, nó hợp hơn. Và mình cũng đã từng, ờ, giới thiệu với một bạn đồng nghiệp trên công ty mình ấy. Thì bạn đó thì sau một hồi là bạn ấy nghe thấy hay quá, thì bạn ấy cũng có mua thử cái cái mầm khoai này ở trên nhóm chung cư của bạn ấy và mang về nấu. Thì bạn ấy cũng không nấu bằng ngao mà bạn ấy nấu bằng, ờ, bằng thịt băm với đậu phụ nhuyễn thì phải. Ừm, hôm sau lên thì, ờ, nghe feedback là ồ ngon đấy. Đấy, cũng kiểu, ừm, ngon thật chứ cũng không phải là là là gì cả. Mình cũng thấy rất vui khi mà món mình quảng cáo là được khen ngon.
À. Đúng rồi. <chuckles> Chén sạch. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Món thịt khác. À, rồi, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ngon thật à. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Thế thì, ờ, sau này nha, khi mà bạn đang có gi gia đình rồi, thì, ờ, không biết là già gia đình bạn sẽ có những cái món ăn nào mà nó sẽ được truyền qua thế hệ của con bạn hay là của cháu bạn không nhỉ? Bạn sẽ có cái món ăn nào hay là bạn vẫn giữ cái món đấy, hai cái món đấy là món ăn gia truyền?
Ừm, chắc là mình cũng sẽ vẫn giữ hai món này nhưng mà, à, th khả năng thì món thịt lợn sống thì nó cũng hơi hơi gì đó nó, ờ, cũng không được an toàn vệ sinh, ơ, thực phẩm lắm. Nên là món canh khoai chắc mình nghĩ là giữ gìn được đấy. Nên thỉnh thoảng mình cứ hay nấu cái món canh khoai này cho con mình ăn. Lúc đầu thì nếu mà nó không thích ăn thì dần dần nó cũng có thể thích, đúng không? Th nếu mà nó thích thì nó cũng biết đâu nó lại học nấu, mà học nấu thì cũng sẽ truyền được lại cho thế hệ sau chứ, đúng không? <laughs> Kiểu vậy.
À. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Nấm không hợp lý à. Đúng rồi. <laughs> À. Có vẻ ừ, đúng rồi. Món ăn này nó đích thị là món ăn rất là truyền thống luôn ấy. Truyền thống không chỉ là ở nhà gia đình bạn mà còn là văn hóa Việt Nam mình nữa. Ờ, tại vì món canh này cũng là một trong những món canh mà nó cũng khá là đặc biệt á. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ về 2 món ăn gia truyền, ờ, rất là đặc biệt của bạn nha. Mình thấy rất là hay và thú vị khi mà được nghe những chia sẻ của bạn á.
À, đúng rồi. Ừm. À, OK. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe và đặt những câu hỏi thú vị nha. Chúc bạn buổi tối tốt lành. Bye bye.

Ừm, thì cũng, a, như mình chia sẻ lúc đầu ấy là có cái món thịt lợn sống thì cũng không phải là gia đình mình đâu. Mà cái khu vực, à, hàng xóm, khu vực xã mình thì đúng hơn, xã mình là họ cũng hay sử dụng cái món này vào những cái dịp, à, à, giỗ chạp, họp họ rồi, gọi là, họ hàng, ờ, sum sum họp đấy, đấy, thì họ hay sử dụng cái món đấy.
Ừm, à, đúng rồi. <laughs> Ừm. À, đây rồi. Đây là món ăn, ơ, ừm, cho dịp đặc biệt đây rồi. <laughs> Rồi. Vậy thì, à, ừm, tại sao bạn lại ờ, tại sao người ta lại ăn được món thịt sống nhỉ và tại sao là, ờ, người ta dùng những cái nguyên liệu nào để làm món thịt sống này, người ta làm thịt bò hay là thịt lợn hay thịt gà? Bạn có thể mô tả cho mình cái món đấy được không? Mình tò mò cực kỳ luôn á! Ừm.
Ừm. Ừm. À, thì cái này à ừ, nó sử dụng thịt lợn bạn ạ. Thì, à, lợn vừa mới mổ đấy, thì đặc biệt là quê mình sẽ chọn những con lợn nuôi nhá, chứ không phải là lợn, kiểu, đi mua về hay là gì đâu, phải lợn nuôi của gia đình nuôi hoặc như thế nào để biết chắc là lợn nó cũng sạch ấy, nó có thể là ừ, lợn sạch đấy, thì, à, vừa mổ ra thì có thể chọn nấy cái phần thịt nạc, rồi thịt ba chỉ nhiều nạc, thái lát mỏng ra, xong đó thì cho vào tủ lạnh cho nó săn lại một chút này, xong sau đó thì, à, bỏ ra và nhúng qua nước cốt chanh và có thể cuốn cùng lá lốt, lá dấp cá hoặc lá tía tô bản to và nh nhúng có thể chấm với xì dầu gì đó đấy, và đặc biệt là phải kèm theo rượu.
À. À, phải lợn sạch, đúng rồi. Ồ. A, có cả chanh à. À, phải uống cùng rượu à? <laughs> Thì ra là cái món này là cái món nà mà các chú, các bác hay dùng để nhắm rượu, đúng không? Ừ. Vậy thì lần đầu tiên bạn ăn cái món này là hồi bạn mấy tuổi, lại một lần nữa. <laughs> Mình rất là muốn biết lúc nào bạn bắt đầu ăn. Ừ, hồi bé à? <laughs>
Ừm, đúng rồi ạ. Nhậu ấy. Đúng rồi. Trẻ lắm, chắc là lúc đó, ừm, mình cũng tầm chắc là 3, 4 ơ l lớp 3 lớp 4, lớp 3 lớp 4 chứ không phải 3, 4 tuổi đâu. Lớp 3 lớp 4, chắc phải tầm, à, 10 tuổi, gần 10 tuổi rồi ấy. Ừm, thì, à, mình ăn lần đầu thì mình thấy nó nó nhậm trong cổ họng ấy, nó tanh quá mà mình nhổ ra, thế nhưng mình mình mình lúc đó ừ, không hiểu là tại sao các chú bác lại có thể ăn được món này trong đó thì nướng lên, kho lên thì có phải ngon hơn rất là nhiều không? Nhưng mà sau này lớn lên thì mình uống được cái rượu thì mình thấy là nó uống với rượu thì đúng là đ khá là hợp vì nó có cái gì đó nó cũng, ơ, trung hòa rượu hay sao ấy, và nó cũng làm cho cái món này nó ngon hơn rồi nó, kiểu, vừa mát này, vừa thơm này, xong rồi cho vào miệng uống rượu nó cũng ngọt ngọt trong cổ họng ấy.
Ôi trời! Ừ. Ừm. <laughs> Không ăn được, đúng không? Ừm, đúng rồi. À!

À, quê mình sẽ thường, à, hay vào những cái dịp mà mọi người trong họ hàng sum vầy với nhau đấy, họp với nhau ăn cỗ gì đó, thì khi mà mọi người mổ lợn thì hay là trong cái quá trình vừa mổ xong thì thịt nó còn tươi ấy, thì sẽ làm luôn cái món này để ngồi nhậu, gọi là, làm món khai vị trước qui khi mà sắp sắp cỗ gì đó ừ, ừ, món khai vị để nhậu để trước khi sắp cỗ đấy, kiểu vậy.
Ừm. Ừm, cỗ. À! Khai vị, chứ không phải là món chính. Ừm, hay ha! Ừm. Lúc nãy nha, bạn có đề cập đến a việc mà, ờ, để thịt trong tủ lạnh, rồi mới đem qua ăn, đúng không? Thì cái khâu chế biến mà để trong tủ lạnh như thế thì có tác dụng như thế nào bạn nhỉ? Mình cũng không hiểu tại sao là họ phải cho vào trong tủ lạnh như vậy ấy?
Đúng rồi. À. Thịt, à, khi mà vừa mới thịt xong ấy thì nó cũng vẫn còn có cái độ ấm và nóng ấy bạn, thì, à, ừm, à, sẽ thái lát mỏng ra xong, a, bọc túi vào xong cho tủ lạnh để cho cái miếng thịt nè nó săn lại, nó săn lại thì khi bỏ ra ăn mà nhúng với nước, ưm, cốt chanh thì nó có cái độ mát đó bạn. Đấy, nó có độ mát thì, ờ, cuốn vào xong cho vào trong miệng ăn nó vừa mát vừa thơm, kiểu như vậy. Thì, ờ, như Nhật họ cũng bạn có thể để ý món này là món thịt sống giống như sashimi của Nhật ấy, đúng không? Sa đấy, sashimi ngược lại nha, nó sẽ là sử dụng cái thịt cá đông lạnh, nó đang lạnh, đúng không? Cho đặt lên trên của cái, à, người phụ nữ da ấm, đúng không? Đấy, để cho làm món ăn nó ấm lên, còn cái món thịt lợn này thì ngược lại, nó đang ấm xong lạnh ừ, dừng lại để ăn cho nó mát, đấy. <laughs> Kiểu vậy.
À. Ừm. Ừm. Ra là vậy á! À dà à, đúng rồi. Ừm. À, ừ nhỉ. Trời ơi, <laughs> à. Rồi, rồi. <laughs> Bạn mô tả thấy mình cũng thấy cũng hợp lý nha, <laughs> nó nhiều khi là ăn đồ sống nó nó phải điều chỉnh cái nhiệt độ sao cho mà khi mà mình cho đưa vào trong miệng ấy, nó sẽ có cảm giác ngon và, ờ, ngon nhất, đúng không? Ừ, hay ghê. <laughs> Nhật Bản.
Ờ, hợp lý mà. Ừm. Đúng rồi, và cái món này hồi bé thì mình thấy nó tanh không ngon, nhưng mà sau này dần dần lớn lên thì mình thấy là uống được rượu thì, à, nó cũng khá là tốn rượu luôn đấy, nó vì nó ngon mà.
Ờ, rất là tanh. À, khá là tốn rượu hả? Vậy là bây giờ bạn, ờ, vẫn còn ăn cái món đấy cùng với gia đình của bạn không?
Ừm.